Ừm, cũng đúng. Nhưng ừm, thì, ờ, mình cũng đồng tình với cái suy nghĩ này của bạn. Thì cái đó cũng dựa trên thái độ ban đầu nữa. Để mà với lại, ờ, cũng do mình nhiều khi mình, ờ, nhiều khi mình thấy người ta vậy rồi nhưng mà mình cứ hy vọng á, do là giống như quen lâu đi thì mình vẫn cứ trông mong người ta sẽ vì mình. Đó, nên là cũng khó mà nói nên là lúc đó thì ừm, đúng rồi. Nên là cũng, ơ, nếu, ơ nên là cũng ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà mình, ờ, có thể ừm, nhiều khi mình do là mình không dám nói ra cảm giác nên mình cứ hiểu cho người ta quá, thành ra là mình thiệt thòi á. Ừm.
Ừm, theo mình như vậy. Ừm. Đúng rồi, ừm, ừm. Ờ, ừ. Ừm. Ờ, đúng rồi. Cái này cái này là còn tùy theo cảm xúc của mình nữa, tại vì nó chi phối nhiều thứ mà. Ừm. Yeah. Đúng rồi, à. Ừm, yeah. Đúng rồi, bạn bạn, ờm, <tsk> ừm, ừm, đúng rồi, kiểu, giống như yếu đuối, kiểu giống như tin, ơ tại vì, kiểu, giống như đặt đặt niềm tin nhiều quá mà người ta hông có trả lại cho mình thì mình thấy nó thất vọng nhiều lắm. Ừm, mà kiểu đó mà cái với cái lối suy nghĩ đó dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý nữa, kiểu, làm cái gì làm mà nói chung cái đó cái đó khó lòng lắm, tại vì khi mà bạn đã, ơ, đã bị thất hứa những cái mà cái đó là lời hứa lớn á nghe chứ hông phải là lời hứa nhỏ nữa, nên làm sao mà cũng cùng anh người yêu đó mà anh người yêu đó có rủ bạn đi chơi á thời chắc bạn phải nghi ngờ lắm, hổng biết ảnh có dẫn mình đi chơi thiệt hay không? Ờ.
<chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Cũng đúng, đúng, tại vì, ờ, từ ví dụ như sau khi lời hứa nó hông không được, ờm, xảy ra thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều vô cái mà tình cảm của hai bên là nên là nó nó lời hứa quan trọng lắm, đúng hông? Ưm, ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng. Nó nó mất hết rồi. Đúng rồi, lời lời hứa là, kiểu, giống như là, ừm, hưa kiểu, giống như á đã hứa thì phải làm, còn nếu mà hông hứa á thì, kiểu, đừng có để cho người ta hy vọng nhiều quá. Ừm. Ờ.
Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cho nên là cái việc mà cho người ta giải thích hay là nói ra cảm giác thì nó cũng dựa trên cái thái độ nữa, nên là, cái, ừm, nó
Yeah, đúng rồi. Ừm. Ờ, ờ, đúng rồi đó, cái đó cái đó cái đó tôi công nhận á. Nếu nếu mà nếu mà mình hông có, ơ, giữ lời hứa á thì người ta sẽ sẽ hông như vậy đâu. Rồi cảm ơn bạn vì cuộc nói chuyện nha. Ô kê, cảm ơn.
Ừm. Ừm, rồi cảm ơn bạn nha. Ừm, b